Untuk bercerita dengan orang-orang dekat atau sahabat yang dekat, itu mungkin tidak tidak berhasil karena mereka pasti akan memberikan penilaian kan, Kak. Nah itu yang aku, eee, belum mau mendengarkan penilaian, dalam artian tidak mau disalahkan dulu gitu loh, Kak. Aku ada di posisi yang pengen dipahami dulu, eee, karena aku sudah tahu kalau aku salah gitu, Kak.
Mhm. Iya. Mmm. Oh, gitu. Heeh. Mhm mhm mhm. Oh, gitu. Mmm, memang apa ya Kak, memang dari Kakaknya pun memang, eee, cari orang yang nggak nambah beban gitu ya kan, Kak. Bener, bener banget, mhm.
Iya, bener, Kak. Jadi karena, eee, terus terang beban memaafkan diri sendiri itu yang paling susah sih menurutku sampai sekarang. Eee, kalau kita memaafkan orang lain mungkin masih bisa ya Kak, karena kan tidak, eee, pengaruh ke kehidupan kita sendiri, gitu.
Oh, gitu. Iya iya iya. Mhm, karena kan dari Kakaknya juga, eee, sudah, apa ya, dari kayak ceritanya tadi kan ada yang mikir kalau ada lihat kayak orang lain itu, eee, apa namanya, alur alur hubungannya seperti yang Kakak lakukan dulu, itu malah Kakak kayak mikir ya, "Ini kenapa sih dilanjutin?" Gitu ya, Kak, ya. Mhm mhm mhm.
Hmm. Iya. Iya, dia tuh kan melakukan hal yang sama, gitu. Jadi kayak mhm.
Mhm. Kenapa ya? Gitu lom berarti memang memang berpengaruh banget ya Kak dari kehidupan Kakak, dari kesalahan ini tadi. Wah, bener banget, sih. Mhm.
Iya. Bener sih, Kak. Jadi jadi itu, eee, akhirnya aku proses melepaskan emosi, eee, merasa bersalah itu, lama-lama sih bisa tapi, eee, akhirnya, mmm, aku merasa ketika aku bisa bercerita, eee, kesalahanku atau sesuatu di masa lalu yang menurutku salah dengan tanpa menangis. Menurutku itu aku sudah ada di tahap, eee, mengikhlaskan gitu, Kak.
Mhm. Iya. Mhm.